Ừm. Đúng.
Ừm. Bên cạnh đó thì mình nghĩ là, sao ta, cái, a, ờ, nói chung là mình nghĩ là cái việc mà bảo vệ động vật hoang dã đi, thì kh là không chỉ là bảo vệ những gọi là, cái cảnh còn cá thể mà riêng lẻ nhỏ lẻ gì cả, mà phải là bảo vệ sự chính là đang bảo vệ sự sống của con người chúng ta luôn. Tuy nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta không bảo vệ những loại động vật như vậy đấy, mà nó bị tuyệt chủng hay là bị biến mất đi thì nó mất sự đa dạng sinh học, thành ra chúng ta sẽ, à, bị, sao ta, mất đi sự cân bằng rất là nhiều trong cái môi trường ngày nay. Bạn có nghĩ như vậy không? Ừm hưm.
Ừm. Với lại, ờ, cũng đúng. Với lại là mình thấy ví dụ như là giống như là mình thời trước đi, về cái việc đôi lúc là mình xem ti vi đi mình hay hay có mấy cái chương trình trên ti vi, ví dụ như là động vật hoang dã ở trên mấy cái kênh truyền hình quốc gia á. Nói chung đó có một phần của tuổi thơ đấy. Nếu như mà nếu như mà hiện tại thì chắc chắn là cái số lượng với lại số lượng đồng vật hoang dã với lại độ phong phú thì chắc chắn nó sẽ không không còn như trước. Thì nói chung là ở cái thế hệ sau đi, của con người đi, đôi lúc là mình chỉ nghe về con đó thôi nhưng mà mình muốn gặp hay là muốn xem con đó thì đó là một chuyện rất là khó khăn.
Ừm. Ừm hưm. Ừm, xem ti vi ha. Ừm hưm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, một phần tuổi thơ ha. À há. Ừm. Ừm hưm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm. Đồng ý với bạn luôn. Tức là nếu mà nếu bây giờ chúng ta hông bảo vệ những động vật hông hoang dã như vậy đi, mà chỉ những loại động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng mà sau này chúng biến mất đi thì đời con, đời cháu chúng ta đó, họ không có cơ hội để có thể là nhìn thấy trực tiếp những cái loại động vật như vậy được, mà chỉ có thấy qua sách vở thôi. Ờ, thì n là một điều rất là đáng tiếc.
Ừm. Đúng rồi. Ừm.
Ừm. Thì không biết là theo bạn đi, bạn nếu mà mỗi cá nhân chúng ta thì có thể làm gì đó để góp phần vào việc để bảo vệ động vật hoang dã như vậy?